Oi, eh, então eu queria compartilhar com você, né, algo que assim, na verdade eu não compartilho com muitas pessoas. Eu acho que dei eu deixo isso um pouco assim, né, para para segundo plano e tudo mais, e aí eu queria te pedir algumas dicas, alguns conselhos, né, para eu conseguir fazer amizade. Então
Com certeza, eu estou aqui para te ajudar.
Perfeito. É, e eu me mudei de de país, eu eu me mudei para os Estados Unidos há 9 anos atrás e, desde então, eu não fiz amizade, sabe. Eu conheço pessoas, tenho pessoas que eu interajo, né, conheci pessoas no trabalho, mas amigo que vem aqui na minha casa, que a gente sai junto, realmente eu não tenho. E aí há 5 anos atrás 6 anos atrás, aproximadamente, eu me mudei de Estado também, e daí acho que isso ficou um pouco mais difícil e nesse Estado aí é que eu não tenho amizade mesmo, somente meus parentes, minha família, e é basicamente isso.
Ok. Entendi, só para eu poder tentar te ajudar de uma forma melhor, por exemplo, quanto tempo por semana você tem pra socializar, fazer alguma atividade em grupo para que você possa tentar fazer o novos amigos?
Uhum. Olha, para ser bem sincera, pouquíssimo tempo, sabe. Eu eu teria que realmente abrir mão de descansar, né, tirar aquele dia ali, aquele momento, talvez no domingo, que eu tenho, que eu deito para assistir algo, para ficar um pouco com minha família, para poder sair, para ser bem sincera.
Entendi. Ok. Perfeito. Você uma dica que eu posso te dar para para que você comece a a socializar mais, até de uma forma bem interessante, é fazer algum projeto voluntário, eh, ajudar, por exemplo, pessoas de situação de rua, eh, pessoas mais humildes, e e nesse nesse grupo de pessoas que fazem esse tipo de de projeto, que ajudam esse tipo de pessoas, eh, tem bastante gente, você pode começar a f a ter uma integração e e fazer amizades, de repente surgem boas o amizades nesse nesse meio.
Uhum. Aham. É verdade, não faz sentido, e daí, eh eh, é aquela questão, né, a rotina, aquela coisa de eu tra eu trabalho de casa também então e acho que isso atrapalha bastante a questão de socializar, de fazer amigos de uma forma mais natural e, uhum.
Exato. É verdade isso, é verdade, mas você tem uma outra teria uma outra opção também, tendo em vista que você fica muito em casa, o que você pode fazer é usar apps de redes sociais, por exemplo, para tentar encontrar pessoas que têm os mesmos interesses, por exemplo, "ah, gosto de caminhar no parque, de fazer corridas ao ar livre, ou de fazer exercícios físicos na na academia 'X' ou de sair pra dançar", algo assim.
Isso. Uhum. Sim. Uhum. Não faz sentido, é verdade.
E aí É, e aí talvez você já já consegue fazer começar a fazer uma rede de contatos e e ter uma amizade aí com algumas pessoas, mas realmente, como você estava falando no início.
Uhum.
Amigo, amigo, para vir na nossa casa, eh, re eh, creio que sejam poucos realmente, mas acredito que você tendo alguma atividade em grupo, algo que seja rotineiro, que você vá pouco a pouco se socializando com com aquele grupo, é capaz de de você começar a ter ter alguma algumas amizades interessantes, principalmente em aulas na academia, como spinning, corrida, ou qualquer outra coisa, pilates, eh, creio que que pode te ajudar muito.
Sim. Uhum. Sim. Ah, maravilha. Não, é verdade, eu acho que isso vai me ajudar, eu preciso implementar, né, no meu dia a dia, na minha rotina, eh, coisas que me possibilitem, né, encontrar pessoas, conhecer pessoas, eh, para poder, a partir disso, aí eu conseguir de fato socializar com alguém, porque
Exatamente.
enfim, né, a partir da pandemia, desde que todo mundo passou a trabalhar remoto, a maioria das pessoas, que foi o meu caso, até então eu estou trabalhando remoto, então não não saio de casa para poder, né, f ter que para trabalhar. Então
E você não teria possi uma possibilidade de ter um trabalho híbrido, por exemplo?
Olha, pra ser bem sincera, eu não não tenho interesse, sabe, em mudar, porque aí já envolve outras coisas, já mexer na minha rotina, aquela coisa de ter que dirigir, né, trânsito, aí já gasta mais com gasolina, <chuckles> eu realmente prefiro fazer um tempinho pra poder, ah, fazer uma atividade que de de fato, né, me tire um pouco da rotina de de trabalho e de casa, e ao mesmo tempo, né, me me permita criar novas amizades, eu acho.
Entendi. Sim, entendo. E, por exemplo, você falou que tem uma rotina muito puxada, eh, nem no final de semana você teria um tempo, ou pela manhã ou pela tarde, pra poder pra poder fazer alguma coisa nesse sentido?
Sim. Sim, eu precisaria de fato, né, eh, como eu te falei, abrir mão de alguma coisa, porque durante a semana, eu trabalho, né, o dia inteiro e aí quando a minha filha chega da escola às 15h, ela meio que fica aqui esperando eu terminar de trabalhar, né, eu eu dou uma pausa pra dar almoço pra ela, aí ela espera até o final do dia, daí eu vou fazer a janta, né, dar a janta pra ela, ensinar a tarefa de casa, né. Eh, aí tem todas essas coisas, limpar a cozinha, limpar as coisas que eu não consegui limpar durante o dia por causa do trabalho, aí o final o o durante a semana fica bem complicado. Nos finais de semana, a gente faz as coisas que a gente não consegue fazer durante a semana, né, como ir no mercado, resolver alguma coisa, fazer uma limpeza mais intensa na casa, já preparar mais u uma comida, assim, né, que já vai durar alguns dias, esse tipo de coisa.
Ok. Ok. Pra semana, pra organizar a semana seguinte, entendo.
Isso. E passar o um tempo também com a minha filha, que eu não consigo passar durante a semana, e aí o que sobra aquelas 2, 3 horinhas ali que é o é onde eu vou para o sofá para assistir um filme, aí eu provavelmente teria que abrir mão disso algumas vezes, né, na semana, pra poder socializar, porque É.
Exatamente, era o Ou por exemplo, você buscar, eh, alguém, já que você tem que passar muito tempo questão de rotina no trabalho, tentar ver alguém do trabalho que você tenha alguma intimidade, e e ver se tem alguma atividade em comum que você possa conceali eh, conciliar com o teu dia a dia, e e de repente começar daí, entendeu. E aí e pouco a pouco você vai, eh, dosando o tempo, vai vendo, vai criando a amizade, tenta fazer, por exemplo, chamar o pessoal do trabalho, alguém que que você goste pra pra sair um dia de semana após o trabalho
Uhum. Isso. Uhum. É. Aham.
Ou faz uma atividade em um final de semana na casa de alguém, leva um jogo, e e tenta ver o que que vocês têm em comum, para daí em diante criar alguma alguma raiz nessa nessa cidade que você se mudou e comece a a fazer novos amigos, também é um bom caminho.
Não, é verdade, faz sentido, eu gostei muito dessas suas dicas e eu acho que começando aos poucos, né, em algum momento eu vou conseguir, ah, encontrar um equilíbrio, porque acho que é bem importante a gente abrir um pouquinho mão da rotina, né, daquela coisa de estar ali só trabalhando, fazendo as coisas que tem que fazer todo dia, isso vai me trazer um pouco de benefício, porque eu vou tirar um tempo para mim, né, para poder socializar, fazer umas amizades, ter um tempo, assim, de de mulher, né, com com outras mulheres, sair para fazer compras. Isso, eu acho que isso vai me ajudar bastante. Mas olha só, eu queria te agradecer pelas dicas que você me deu, como eu falei, vai me ajudar muito e e eu acho que eu vou começar, assim, aos poucos e acho que a longo prazo eu vou conseguir encontrar uma forma bem mais simples, né, de de fazer isso tudo.
É verdade. Um tempo de qualidade, com certeza. Claro, com certeza, precisando, estou sempre aqui, pode sempre contar comigo, está bem?
Maravilha, eu vou voltar aqui sim para te dizer como é que funcionou, <chuckles> mas muito obrigada, hein?